जी, बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए घर में जो है जैसे कि वर्क फ्रॉम होम अभी हो चुका है, तो इसमें कैसे कि हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफिस का जो काम है वो हम घर में कर लेते हैं और घर में फिर कैसे आराम हो जाता है। लैपटॉप की जगह हमने यूज़ कर ली है हमारे घर में, समय की स्पष्टताओं में सीमा ही नहीं रही है, तो घर में कैसे परिवार के साथ हम ज़्यादा समय बिता लेते हैं इस वजह से, पर इसका नुकसान भी है कि काम कभी खत्म नहीं लगता है हमें, हम दिन भर वही चीज़ करते रहते हैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, ये आपने बहुत सही बोला कि परिवार के साथ समय बिताना, कम समय बिता रहे हैं, ज़्यादा बिता रहे, इस ये किस तरह से बहुत ज़्यादा अ, मायने रखता है हमारे हमारे जीवन में, तो कई बारी क्या होता है, हम फ़ोन में इतना ज़्यादा लग जाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह में आज मतलब माता-पिता भी आजकल हमारे जो हैं अ, क उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को कहीं न कहीं अपना लिया है, व्हाट्सऐप मेसेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरह से कई बारी हम आपस में बात करना रह भी जाता है, क अपने-अपने फ़ोन में रह जाते हैं, वहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगी?
जी।